อืม ครับผม จริง ๆ แล้วเนี่ย ผมเองเป็นคนที่ค่อนข้าง มีความมั่นใจ ในตัวเองสูงเกินเบอร์ไปเยอะเลย ใช่ ครับผม
อือฮึ อืม ตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะ? หรือว่ายังไง?
อา ใช่ ๆ ใช่ ครับผม ก็คือตั้งแต่จำความได้ดีกว่า มัน แต่ว่ามันก็มีแหละครับผม เรื่องที่เราไม่มั่นใจ อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าถ้า อ่า เหมือน เหมือนว่า ถ้าตั้งแต่ช่วงที่เราเริ่มคิดเป็น เริ่มแสดงออก เริ่มอะไรได้เนี่ย มันก็ตั้งแต่นั้นมา ร เริ่มรู้สึกว่า เอ่อ เรามีความมั่นใจในตัวเองสูง อะไรอย่างเงี้ยครับผม ถึงแม้ว่าบางครั้งจะแสดงออก หรือไม่แสดงออก อ่า ขึ้น ขึ้นอยู่กับอย่างงั้นมากกว่า อา ครับ แต่มันก็มีนะเวลาช่วงที่ไม่มั่นใจ อย่างงี้ครับผม อืม
อือ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อืม ค่ะ แล้ว เอ่อ ที่เราคิดว่าเราเนี่ยมีความมั่นใจตั้งแต่เด็ก ๆ เนี่ย คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากว่า ครอบครัวเราส่งเสริมเรื่องความมั่นใจ หรือว่า คิดว่าอะไรที่ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความมั่นใจตั้งแต่เด็ก ๆ คะ?
ครับ อ๋อ อืม อันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่สภาพแวดล้อมมากกว่าครับผม อ่า เพราะว่าจริง ๆ มันเหมือนตั้งแต่เด็กเนี่ย อ่า คุณพ่อคุณแม่ผมแยกทางกันครับผม ทีนี้เนี่ย ณ ตอนนั้นเนี่ย เรื่องของครอบครัวแตกแยกเนี่ย มันกำลังเริ่ม เริ่มเป็นประเด็นทางสังคม อ่า ว่าเด็กที่ อ่า เติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยกเนี่ย จะเป็นเด็กที่มีปัญหา ใช่ครับผม ทีนี้ ทีนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ย เราไม่อยากเป็นเด็กมีปัญหา อ่า เรา เราอยากจะแตกต่างจังเลย มันเป็นเหมือนช่วงหาตัวตนน่ะครับผม เราก็เลยอยากแสดงออกในทางตรงกันข้าม เราก็ทำตรง ก อืม
อือฮึ หรือสังคมโรงเรียน อา ค่ะ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ มีปม <chuckles> อา ๆ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ก็คือ ต้านกับ อ่า การ เรียกว่าไร เขาเรียกว่า การตราหน้าของสังคม ว่าแบบ เราไม่ได้เป็นอย่างงั้น อือ
อืม ใช่ ๆ ครับ เราก็เลยแบบว่าแสดงออกแบบ เฮ้ย ฉันไม่ใช่เด็กมีปัญหานะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม มันก็เลย อืม
อือฮึ ก็คือเป็นการแสดงออกไปทางที่ดีไปเลย ก็คือมั่นใจ
อา ใช่ ๆ ครับ เลย มันก็เลย เลยเป็นมุมที่ทำให้เราเนี่ย มีความมั่นใจในตัวเองสูง ซึ่งบางครั้งเนี่ย อ่า มันเกินไปถึงขั้นหลงตัวเอง เลย ก็ว่าได้เลยครับผม อืม ครับ
อืม อือฮึ อืม จริงเหรอคะ? ก อะไร? จุดไหน? ที่ทำให้เรารู้สึกว่า โอเค ความมั่นใจของเราเนี่ย อาจจะมากเกินไปจนเริ่มเป็นภัยกับตัวเองและผู้อื่น คือตอนไหน? โมเมนต์ไหน? เกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกอย่างงั้นคะ?
ครับ อืม